Ouais, ouais, ouais. Je savais pas que c'était c'était autant, mais heu, j'en avais entendu parler, c'était pourquoi? C'était pour le minage de Bitcoin aussi que ça pollue énormément, heu
Ouais, ah mais oui, c'est c'est un fléau ça.
heu, en consommation d'électricité, en enfin bref, de se selon selon que la façon dont il mine, je connais pas bien le sujet, mais tu vois? J'avais, heu, j'avais vu dans ce sens-là aussi que c'était, heu
Ben en fait, pour pour te l'expliquer un peu mieux, pour miner du Bitcoin, tu as besoin de PC, heu, puissant, parce que le Bitcoin c'est le c'est l'un des cryptomonnaies c'est l'une des cryptomonnaies pardon qui sont, heu, les plus difficiles à miner et en fait, plus ton PC, heu, ou ton matos est puissant, bah, plus tu vas gagner des cryptos et les gens ils vont prendre les PC qui sont très puissants, sauf que ça émet beaucoup de chaleur et donc beaucoup de CO2, aussi
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Oui, oui, oui. Oui j'avais vu ça, ils ils ils montaient ça en Islande parce que justement la température extérieure, heu, permettait d'avoir un refroidissement des des des m des boîtes de minage, je sais plus comment elle s'appelle cette petite boîte la, hem, pour, heu, justement descendre la température parce qu'apparemment c'est ça chauffe quoi hein?
et je m'en rappelle qu'à un moment Ouais. Exactement, ils sont malins. Ouais le farming. Ah oui, oui tout à fait, ça chauffe beaucoup et dis-toi que ça peut littéralement, heu, faire fondre une carte, heu, graphique.
Ah ouais, à ce niveau-là quoi, OK. Wahou.
Ah oui oui ça peut faire des pics de de de 100º, de 120, ça peut aller plus lau plus haut même.
OK, ah d'accord, je j'ai pas, heu, tu vois? J'ai pas de notion, je pensais que ça chauffait genre, heu, tu vois 40, <chuckles> heu, ce genre de température. Non, non, ouais ouais.
Et dis-toi que un Heu, non, non, ça va plus haut ça va plus haut. Bah tu vois? le processeur d'un PC, si par exemple, tu es en train de jouer à un jeu, bah, ça peut monter à, heu, 70-85º degrés.
D'accord. Oui. Ah ouais, OK. J'avais pas conscience de ça, OK.
Ouais.